Et en fait ça me rappelle, automatiquement bien sûr, l'appartement, et c'est surtout que ça me rappelle en fait, les premiers moments avec notre fils.
C'est ça, en fait, je pense c'est ça qui vraiment a dû te marquer à fond et qui fait en sorte que, heu, tu vois? Aujourd'hui ça te rappelle quand même un moment heureux. Heu, malgré peut-être toutes les galères que vous avez pu, heu, vivre avec ton mari, heu, mais c'est quand même l'arrivée de votre enfant qui est enfin de votre fils du coup qui qui était dans cet endroit-là tu vois? Enfin, forcément c'est des super moments que vous avez dû vivre ensemble, des bah ses premiers pas peut-être aussi? Je sais pas. Heu, donc tu vois? C'est
Vraiment, les les tout premiers. Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais. Ouais, exactement. Les premiers pas dans le couloir, je me souviens de ça. <laughs>
C'est ça! Voilà, tu vois? C'est c'est des moments comme ça que tu peux pas oublier, tu vois? Donc autant, en fait, en garder un souvenir heureux, malgré toutes les galères et comme tu le fais, tu vois? Et comme ça, bah ça peut être sympa, heu, toujours à se le remémorer quoi.
Non. Mmh mh. Ouais. Ah mais carrément, et heu, honnêtement j'ai <laughs> j'ai dit à mon mari, j'ai fait: <inhales> «Mais attends, mais quand je vais laver ces vêtements-là, l'odeur elle va disparaître en fait, j'au j'aurais plus cette odeur.» et hem, ouais, parce que je suis une personne hyper sensible, heu, du nez, de l'odorat, j'ai un odorat très très développé, <laughs> je je je sais pas pourquoi je <laughs> peut-être parce que je vois rien, tu vois? Je clairement j'ai des grosses lunettes, je vois absolument, heu, que dalle, je suis une taupe, donc mon corps a compensé autre part. Voilà, <laughs> mon corps il m'a dit: «Bon écoute, heu, tu es un peu aveugle donc heu, c'est pas grave on va compenser avec autre chose.» <laughs> exact, moi ça me va, je suis hyper sensible du coup. Heu, ça a du bon et du moins bon par moment hein, pour être honnête, mais
Bah ouais carrément. Oh, punaise! D'accord. Et c'est trop bien, en vrai! Ah bah oui, ça <laughs> ça a développé d'autres sens. C'est ça voilà. <laughs> <laughs> Tiens on va donner un peu plus d'odorat, hop la. <laughs> Sur. Est-ce que tu as pas un peu mal à la tête, parfois, du coup?
Ah si. Si, si je s je je pense que le pire, c'est quand j'étais enceinte, parce que, heu, une femme enceinte a un odorat plus développé. C'est voilà, ouais, c'est comme ça, c'est dans le corps, c'est les hormones, heu, et du coup
Ouais, bah c'est c'est un vrai problème ça. Ah ouais? Ouais c'est peut-être, heu, le fait que, heu, tu vois? Tu es en fait ton che ton corps cherche un peu à protéger ton enfant, et du coup, heu, tu as des sens un petit peu, heu, qui se développent le temps de, pour bah heu, justement protéger encore mieux.
Ouais. C'est ça.